Genau. Ja.
Ja, ähm, und wenn du dir dann das nächtliche Smartphone-Nutzen irgendwie abgewöhnen möchtest, ist es ja wichtig irgendwo zu verstehen, dass es so, ähm, ja, weniger um diese Willenskraft geht, ähm, und mehr darum so um die Umgebung und die Gewohnheit halt, ne, und genau, also, so die Gewohnheit hast du jetzt etabliert, äh, dass du dieses Tower-Defense Spiel, natürlich spielst im auf'm Handy, ne, und du, sch d man merkt ja auch so <chuckles> so so, äh, das Spielen begleitet dich ja auch viel, ne, so auch in die Badewanne, Steam-Deck, ähm, aber der 1. wirksame Schritt, würde ich sagen, ist ja, das Handy so physisch aus der Reichweite irgendwie zu nehmen, ne, so irgendwie ja.
Ja, ja. Ja, ja, ja. Genau. Ja, ich glaube auch. Vor allem, ich wenn ich dann mich abends ins Bett lege oder so, ich gehe ja relativ spät schlafen, weil ich halt im Homeoffice lange arbeite und, äh, da ist es dann so, dass ich ja auch noch 'ne Ehefrau habe und und die und die Püppi wird dann wach, wenn ich da,, ne, wenn ich da noch mit meinem Handy und manchmal vergesse ich, den Sound auszumachen und die s äh, sitzt dann da, äh, kriegt, äh, feuerrote Augen und sagt sich, äh: „Ist das jetzt dein Ernst? Dann, ne, ich muss morgen arbeiten“, so. <chuckles> Das war schon 'n bisschen
Mhm. Ja. Genau. Ah. <laughs> Ja, ja. Ja, oh nein. Ja. Ja. Mhm, ja, okay. <chuckles> Ja, ja. Nein, das ist ja auch, äh, ziemlich lustig oder auch gängig diese Situation. Ich glaube es man kennt, äh, zum Beispiel aus Social Social Media immer auf diese Memes, wo, ja, die Freundin schläft und dann hört hört sie dieses Piep von 'ner PS5 oder so, ne, ist auch schon ja, genau, ja, so ist ist ja auch <chuckles> na ja, aber ich meine ja. U und, äh, deine f Ehefrau, die schläft einfach, die oder guckt die nebenbei was?
Ähm. Ja. Genau, genau. <chuckles> Es ist original so, es ist wirklich so. <chuckles>